Bah, du coup, heu, par rapport du coup, heu, je voulais à tout prix mieux dormir, parce que, étant donné que je mange quand même mieux alors, je mangeais déjà bien avant, mais le repas du soir, des fois, je faisais pas attention, donc je prenais un gros repas. Bah, à la salle de sport, à un moment, j'étais un peu bloqué. Je on va dire, j'ai vu que je faisais du sport, j'étais un peu, heu, on va dire sur, heu, sur le sur le en gros, je bougeais pas, quoi, j'arrivais pas à aller plus loin et cetera. Ouais, j'arrivais voilà, j c'est ça, je je bloquais, quoi. Et du coup, heu, j'ai regardé plein de vidéos, et c'est vrai que, bah, étant donné que je faisais déjà attention à ce que je mangeais, hormis le soir ou que, bah, du coup, je mangeais, heu, on va dire comme si j'étais à midi, donc manger quand même énormément. Eh bah, on m'a conseillé, de faire, du coup, de faire attention au niveau du, heu, bah, du repas du soir et aussi de f faire attention à tout ce qui est sommeil. Et c'est vrai que, depuis que je fais attention au sommeil, bah j'évolue au à la salle de sport, vraiment, heu, bah, l'évolution est vraiment drastique, pour le coup. Vraiment, en tout cas, je vois presque à chaque s
OK, ouais. Ouais, tu avais le plateau, quoi. Mmh mh. Ah ouais? Tu as ressenti, heu ah ouais? C'est dingue, ça. Donc, tu avais un plateau et heu, là, heu, après ces habitudes, quand ça a été mise en place, tu as senti une amélioration nette, direct, quoi!
Ouais, presque à chaque séance, ouais. Oui. Mouais et du coup, c'est ça qui m'a fait que, bah, quand tu restes bloqué pendant 1-2, à 1 an, 3 mois dans, on va dire, la même, heu, le même poids, la même nombre de répétitions, et que là d'un coup tu changes, et qu'au bout d'une journée, tu vois l'évolution, tu te dis: «Bah, comment ça? Heu, c'est c'est l'évolution, c'est pas possible!»
Et c Mmh. Tu commences ah ouais ouais, ça doit être, heu, frappant, en fait, heu, si vraiment tu arrives à augmenter les charges d'un coup, parce qu'avant, ça t tu arrivais plus à augmenter, quoi? Vraiment, tu étais coincé.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, j'étais vraiment bloqué. Comme si, heu, psy psychologiquement, je sais pas, mais j'étais vraiment bloqué.
Ah, ouais, c'est C'est intéressant ça, parce que moi, j'ai commencé la musculation, il y a quoi, il y a quelques mois, et je suis pas encore à ce stade où je suis coincé à, un certain poids, et je savais même pas trop que ça arrivait. Je savais qu'au bout d'un moment, tu stagnais physiquement, parce que là, tu gagnais moins de muscle, forcément qu'au départ, mais je pensais pas non plus que ça stagnait en termes de de de plafond, quoi.
Mmh. Mmh mh. Eh bah, tu verras quand quand ça fera un peu d un peu de temps, tu verras que, ouais, tu vas stagner. Après, c'est vraiment c'est là qu'à ce moment là, c'est un combat avec toi même. Donc, tu dis: «Est-ce que je continue, ou est-ce que j'arrête? Parce qu'au final, ça rien ne change».
OK. Ouais, bah, ouais.

Ouais c'est vrai que, heu, ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Alors, après, l'exercice de respiration, j'en faisais un peu plus jeune pour, heu, par exemple, quand j'avais, heu, mais pas pou pas pour aller dormir c'était vraiment, heu, quand j'avais un événement, un examen à passer qui était un peu compliqué et qui permet, quand j'étais stressé, bah, entre guillemets «Vu que pendant ce temps-là, j'allais je pouvais le faire pendant 5 à 10 minutes». Contrairement à la méditation, où souvent faut quand même, la méditation être su ouais une bonne 1/2 heure et surtout être allongé souvent enfin vraiment dans un endroit calme et heu et du coup, heu, par exemple je me rappelle très bien aux examens, heu, du master et bah, «directement» entre guillemets, heu, je pouvais, heu ah «entre guillemets», tu vois, tu attendais devant la classe ou devant les oraux et cetera et heu, et à ce moment-là, heu, bah, en gros, je faisais des exercices de respiration, j'avais mon application, je mettais mes écouteurs avec la petite musique et ça permettait de de pouvoir, heu, on va dire, éviter de penser à mes cours et heu et «entre guillemets» en gros, faire ça 5-10 minutes avant les cours aussi et comme ça, quand j'arrivais devant les cours, j'avais pas le temps de restr de te remettre en situation de stress, et du coup de comme ça je suis je suis directement pied au mur devant ma copie quoi. Tu as pas le temps d'y repenser. C'est ça, exactement et du coup tu exactement! Voilà c'est ça, c'est exactement ça.
Ah OK. Mmh, OK ouais. Ouais une 1/2 heure, ouais, un truc comme ça. C'est vrai, ouais. Ouais. OK. Ouais, je vois, ouais. Ah ouais. Oui, tu as tu as pas le choix, tu as pas eu le temps de stresser plus que ça, heu, de d'anticiper la la mauvais résultat et les catastrophes quoi. OK et ça au final tu as décidé de l'implémenter, heu, bah, avant, heu, le coucher aussi pour vraiment, heu, être, heu, bah, direct au dodo quoi.
Ouais. C'est ça. Comme ça, au pire, je me suis dit: «Imaginons je suis je sens pas que j'ai du stress mais mon corps on va dire qu'il stresse». Je me dis «J'anticipe tout, tout va bien. Voilà» et puis ça fait quand même du bien de se retrouver, un peu, prendre le temps de respirer, d'être sans téléphone aussi, surtout à ce moment-là et donc, heu, ça permet vrai
Mmh. Bien sûr, ouais. Mmh mh, ah oui, toi, tu coupes, toi, du coup, heu, à partir de de après ton bain, tu as plus tu as plus de téléphone alors.
Alors ça m'arrive juste d'écouter, des fois, pour la musique parce que, heu, j'ai j'ai remarqué que quand je fais de cohérence cardiaque, si je la fais, on va dire, heu, à l'aveugle, c'est-à-dire en comptant les secondes, une par une, vu que je suis pas concentré sur ma respiration à la fois, heu, c'est, heu, compliqué. Du coup, tu es pas, on va dire, heu, c'est pas aussi efficace.
D'accord. OK. Ah. Tu as des petites musiques, spécifiques, du coup, heu, juste pour ça, quoi?